ちょっかい出してくれる可能性も多くなるので、1人が全然悪いわけではないんですね。ケースバイケースだと思いますね。うん。
<chuckles> はい。はいはいはい。なるほど。これ結構大事ですよね。ん、うん。ま、その、旅行に行ったことによって、その、あなたの価値観とか、何か変わったことってありますか？
うん。 そうですね。あの、ま、メキシコに行って、あのメキシコいいなって思って、あと、スペイン語圏ですかね。あのなんか、あのいいなって思ったんですね。その時なんかこう自分ではま、肌に合うつってい言い方変なんですけど、あ、私なんかここっちの人たちと気が合うかもって思うようになって、それで、あの、仕事にまた戻るんですけども、あのスペイン語の勉強を、ま、ちょっとちょこちょこしながら、あと、現地に行ってみたいなと思って、それで行ける機会ま、私はちょっとボランティアを見つけて、あの、海外で、すね、できる、それに応募して、それで結局南米に行けることになりました。うん。
はい。 はい。 はい。 うんうんはい。 ええ。 はい。 はい。 うん、ふん。 はあ。 ねえ。 すごいですね。じゃ、その後南米のどちらの国に行かれたんですか？
えっとですね、ボリビアっていう国なんですけれども
あ、聞いたことありす。
そちょっ聞いたことあるくらいで、多分知ってる人はあんまりいないので
<chuckles> そう、そうなんです。よく知らないんですけど、名前は聞いて知ってます。どんな国なんですか？
そうですね、あの場所的には南米大陸の真ん中くらいにあって、えっと、ペルーっていう国とブラジルっていう国の間にあります。
はい。 はい。

なので、なんかうん、どうぞ、うんうん。
なんかはあはあはあ。 いや、なかなか、なそうゆうところってあまりないですよね。うーん。でも、どうして、こう、スペイン語勉強されてて、行き先がスペインじゃなくてメキシコって思ったんですか？最初に。
うん。 ああ、そうですね。あの、有給がやっぱり1週間か、ま、ちょっと1日、2日足してて、それで、あの、スペインの、ええ、行くよりも、メキシコの方が直行便があって近かったんですよね。
うん。 はい。 あ、そうなんですか。ええ。
はい。 あと、物価が、やっぱり、チケット代も含めて、メキシコの方がスペインよりも安いので、あの
はい。 あ、なるほど。
そうですね、そうゆうなんか、あの、理由で行こうと思いました。うん。
ううん。うーん。
はい。